Bạn ơi, gần đây á, mình, à, tập thể dục ấy, tự dưng mình cảm thấy bị mất đi động lực. Mình không có còn tập đều đặn như ngày xưa nữa. Ngày trước ấy, mình chăm chỉ lắm, lúc nào mình cũng c cho dù là bận rộn này hay là cho dù là mình, à, ờ, những cái hôm mà mình mệt lắm, buổi sáng mình có ngủ nướng bao nhiêu thì mình cũng phải cố gắng để mình dậy tập thể dục. Cùng lắm là mình tập xong rồi mình lại lên giường mình đi ngủ tiếp. Đó, thì, ờ, không biết hiểu sao thời gian gần đây tự dưng mình không còn hứng thú để mà mình tập thể dục nữa. Đó, mình lại, à, cảm thấy có một cái cảm giác nó chán nản, cái kiểu, kiểu gì ấy, không biết là tại làm sao nữa. Bạn có thể cho mình lời khuyên không để mình, ờ, có thể lấy lại được động lực không? Tại vì là khi mà mình bỏ bê như thế này ấy thì mình thấy là cơ thể của mình, à, sức khỏe của mình nó cũng bắt đầu đã có cái sự thay đổi rồi, nó không còn được là, ờ, rắn chắc hay là khỏe mạnh giống như là cái lúc mà mình thường xuyên mình tập nữa. Đấy, nó ảnh hưởng khá là nhiều đấy.
Ừm hứm. À. Ồ. Ừm. À. Ừm. À. Ừm, OK, OK. Thì ừm hứm, mình đã hiểu phần nào những cái những khó khăn mà đang bạn đang phải gặp phải rồi kìa. Thì cái, gọi, cái cảm giác, gọi là, thiếu động lực á, để bắt đầu một cái thói quen mới, có thể là đặc biệt là tập thể dục, thể thao đi, mình nghĩ là một cái rào cản rất là phổ biến đi. Tại vì chúng ta thường nghĩ là phải có một cái động lực lớn á, thì mới bắt đầu được đi. Nhưng mà thực tế thì mình nghĩ là ngược lại đó, t tức là chỉ bắt đầu từ những hành động nhỏ thôi thì có thể phần nào đó giúp chúng ta tạo ra động lực rồi đó kìa. Thì, OK, để, gọi là, giúp bạn vượt qua tình hình cái t tình trạng khó khăn hiện tại á kìa, thì mà để làm rõ hơn á thì mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi á kìa. Bạn có sẵn lòng trả lời hông ha?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. À! Ừm, ừm. Ờ. Ừm, có, có bạn ơi, bạn cứ hỏi đi.
Ừm hứm. OK, thì cái câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi bạn là cái thói quen vận động hiện tại của bạn như thế nào á kìa? Là bạn hiện tại á có thói quen vận động nào hay không? Bạn đã từng thử bắt đầu trước đây hay chưa? Và điều gì nó giúp bạn là duy trì hoặc là khiến bạn bỏ cuộc trong lần trước đó chẳng hạn?
Ừm về cái thói quen vận động ấy thì, ờ, ờ, mình thì thường là mình hay tập thể dục vào buổi sáng là một số các cái bài tập về cơ bản tập, ờ, buổi sáng cũng, ơ, giống như là ở trên các cái, ơ, huấn luyện viên mà người ta cứ hay hay hay hay dạy ở như trên YouTube ấy. Thì mình cứ hay mở, rồi mình tập theo, ơ, những cái bài mà lúc tầm khoảng 5:00 sáng đó, rồi có thêm mở nhạc đó. Đấy. Thì, ờ, mình cũng có tập, thì, ờ, thường thì là mình, mờ, a, gần đây thì mình bị, à, bỏ bê như thế thì, ờ, thì, ờ, thì mình không có còn tập vào cái giờ đó nữa thì mình chỉ dậy mình chỉ, ờ, kiểu như là, mình chỉ, ờ, ờ, cũng quăng một vài cái động tác kiểu như cho nó có ấy, xong rồi mình thôi thôi, chứ không có còn tập, ừm, thành bài bản, giống như là, như trước nữa. Đó.
Ừm. À. Ừm hứm. Ồ. Rồi, rồi, rồi. <chuckles> Ừm. OK, hông sao, hông sao. Ờ, vậy thì mình đã hiểu được cái, gọi là, cái thói quen rồi. Vậy thì về để mình muốn hỏi thêm bạn về cái mục tiêu đi, thì không biết là cái mục tiêu chính của bạn khi tập luyện là gì ha? Kiểu bạn muốn tập để mà có một cái sức khỏe tốt hay là bạn muốn giảm stress và muốn tạo nên năng lượng hay chỉ đơn giản bạn muốn cải thiện ngoại hình thôi? Tại vì nếu mà mình biết được cái lý do tại sao bạn muốn tập luyện thể dục thao á thì, ờ, mình sẽ có thể đưa ra bạn những cái lời tư vấn chính xác hơn.
Ừm. Ừm. Ừm. À, thực ra thì, à, cái mục tiêu mà mình tập thể luyện như tập, à, thể dục như thế này, hằng ngày ấy là mình muốn duy trì là có một cái thói quen lành mạnh này, là dậy sớm này, hít thở không khí sớm này. Và tập, à, các cái động tác để mà, kiểu như là, khởi động, vận động, ờ, cho ngày mới, à, tạo cho mình một cái tinh thần thật là tỉnh táo này, giảm đi cái sự, à, mệt mỏi, cũng như là, ừm, ờ, bên cạnh đó lại cũng giúp cho mình, à, giữ cải thiện được sức khỏe mà, tại vì à tập thể dục thì nó rất là tốt cho cơ thể, đúng không bạn? Đó, thì, ờ, ờ, đó, mình cũng chỉ muốn là duy trì sức khỏe và duy trì cái sự tỉnh táo, cũng như là một, à, gọi là, giống như là, mình có một cái nề nếp để tập thể dục hằng ngày ấy. Đó, chứ còn không phải là vì, à, muốn giảm cân, hay là vì tăng cân hay là hay vì là tăng cơ hay là vì muốn mình, ờ, mình, ờ, có cái ngoại hình đẹp hơn đâu. Đấy, mục tiêu của mình chỉ là vậy thôi.
Ừm. À. Ưm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Rồi. Ừm, m <chuckles> Ừm, mình hiểu rồi, vậy là cái mục tiêu rất là thiết thực ha. Ờ, rồi vậy để mà làm rõ hơn thì mình muốn hỏi bạn về những cái rào cản lớn nhất mà bạn đang gặp phải là gì ha? Kiểu như là bạn có gặp rào cản n về nào về, gọi là, thời gian hay, kiểu, gọi là, mệt mỏi, chán nản hay là bạn, kiểu, bạn muốn tập luyện, nhưng mà bạn không biết bắt đầu từ đâu hay không?
Ừm. À, về, à, điều này thì, ờ, cũng chia sẻ thực sự với bạn là chắc là sẽ, à, vì, ờ, tất cả những cái lý do đấy luôn. Ờ, sau một thời gian mà mình tập các cái bài tập kia ấy, thực ra là mình cũng đắp bờ bắt đầu cảm thấy chán rồi. Ờ, mình muốn đổi sang bài tập mới thì, ờ, đúng là mình cũng đang không biết là mình nên bắt đầu là tập như thế nào. Đó. Ờ, về thời gian thì, à, ờ, do là gần đây công việc của mình nó cũng bận rộn nhiều ấy, vào cuối năm ấy, nên là, ờ, mình cũng không còn nh nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Cho nên thành ra là buổi tối á mình là mình mình ngủ khá là trễ nên sáng mình không có dậy sớm được. Ấy, thành ra là mình cũng không có nhiều còn nhiều thời gian để mà mình tập luyện nữa. Nên là cái sự, ờ, xao nhãng, bị thiếu động lực nó cũng một phần vì đó và cũng là do mệt mỏi, rồi đó. Thì sau cũng vì những cái nguyên nhân đó nên rồi mình cũng cứ cảm thấy là nó chán chán ấy. Mình tập luyện mình không còn cảm thấy vui, mình không còn cảm cảm thấy yêu thích giống như là ngày trước nữa. Đấy.
À. Ừm, ừm, chán rồi, đúng hông? Ừm hứm. Ừm. Rồi, rồi. Ô kê. Ừm, ừm. Rồi, mình đã hiểu những cái rào cản mà bạn đang gặp phải rồi ha. Vậy thì bạn có gặp vấn đề nào mà có thể phải, kiểu, liên quan đến, gọi là, giới hạn về sức khỏe, hay là thời gian, hay không gian trong ngày hay không? Kiểu như là, bạn có đang gặp phải một cái chấn thương hay là bệnh lý nào đó hay không? Hay là cái thời gian trong ngày như bạn chia sẻ, cái lượng thời gian sáng tối của bạn thì bạn rảnh thời gian để đi tập, là cái không gian để tập luyện thì sao, như là ở phòng gym hay tại nhà á kìa?
Ừm. À. À. À, ờ, về điều này thì, ờ, không gian tập mình ấy thì là mình chủ yếu là mình tập ở nhà thôi, mình không có đi ra ngoài. Còn, ờ, về vấn đề sức khỏe á thì, ờ, mình cũng không có gặp cái vấn đề gì về sức khỏe hết. Nhưng mà đúng là t gần đây là mình gặp cái tình trạng là mình có hay bị, ờ, mất ngủ bạn ạ. Và, thi thoảng là mình có hay bị mất ngủ, đó, nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái, á, cuộc sống sinh hoạt của mình. Vì thời gian thì, ờ, đó mình cũng đã chia sẻ với bạn khi nãy đó là do gần đây là có rất nhiều các cái dự án, cho nên là thời gian của mình nó cũng không còn nhiều thời gian, ơ, rảnh ở trong ngày nữa. Nên là mọi d mọi hoạt động ấy thì, giống gần như là, phải phải tạm thời, là phải phải bó hẹp lại hết và tạm dừng lại hết để cho mình tập trung vào công việc.
Ừm. Ờ. Ừm. Rồi, rồi. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Rồi mình ừm, mình đã hiểu rồi. Ô kê, ô kê. Ờ, và thêm một cái câu hỏi nữa mình muốn hỏi bạn là về những, gọi là, cái, à, liệu không biết là trong quá khứ này kia, liệu có cái hoạt động thể chất nào đó trong quá khứ hoặc là ở hiện tại bây giờ đi, nó khiến bạn cảm ờ, gọi là, ít nhất là, kiểu, cảm thấy là hơi thích thú, hơi hứng thú hay không? Ví dụ là đi bộ, ờ, nhảy múa hay là bơi lội này kia, hay là ít gây ra cảm giác khó chịu nhất cho bạn hay không? Tại vì nếu mà được á thì chúng ta có thể tập trung vào những hoạt động như vậy.
À, đúng là gần đây thì mình cũng thấy, a, cảm thấy thích cái hoạt động mới đấy là, ờ, mình ở chia công ty của mình ấy, mình thấy là các, a, chị là, à, cứ hay nhảy dây và cũng như là hay lắc vòng, mình thấy là cũng khá là thú vị đấy. Thì mình cũng đang thích là muốn chuyển sang, a, nhảy dây hay sang cái bộ môn đấy xem như thế nào, nhưng mà mình cũng vẫn chưa có thử và bắt đầu được ấy bạn.
Ừm. À há. Ừm. Không sao, không sao, ô kê. À, mình sẽ cố gắng giúp bạn vượt qua cái cái nỗi lo đó bạn không cần có gì phải lo lắng cả. Ờ, và tiếp theo mình muốn hỏi bạn là, kiểu, cái cảm xúc mà khi tập á kìa, không biết là cái điều gì nó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhất mà khi nghĩ đến việc tập luyện hay không? Có như là bạn phải nghĩ đến cái việc, à, bạn phải thay quần áo tập luyện nè, hay là bạn phải đi đến phòng gym, hay là bạn, ý nghĩa là, bạn phải tập đâu đó liên tục trong từ 30 phút đến 1 tiếng chẳng hạn á kìa?
Ừm. Ừm, chuyện tốt quá. Ừm, đúng nha. Thì, ờ, ừm, vì là bị, à, bó hẹp về thời gian như thế và cũng do mình l bị, ờ, bị lười lười lên một chút đấy, nên là mình cũng ngại là khi mỗi khi tập ấy là, ừm, mình lại phải thay đồ này, đó, đúng là một một cái sự bất tiện, đấy. Ờ, đi đến phòng thì mình cũng ngại cho nên là, ừ, đa số là mình tập ở nhà thôi, thi thoảng thì mình mới có cái thời gian để mà mình đến phòng tập được một chút, chứ còn, à, mình cũng không có đến được nhiều. Đó, tình trạng của mình nó vậy ấy.
Ừm. Rồi. Ừm hứm, ừm hứm. Rồi, ô kê, vậy thì qua những cái chia sẻ rất là chi tiết của bạn ha, thì mình đã phần nào hiểu được cái tình trạng hiện tại của bạn á kìa. Ô kê, thì tiếp theo đây á, mình sẽ cố gắng giúp bạn đưa ra một số lời khuyên á, để xem thử coi là liệu những cái lời khuyên của mình á nó có giúp bạn là cải thiện cái tình hình hiện tại hông ha. Ô kê, thì cái lời khuyên đầu tiên mình muốn dành cho bạn đó kìa, mình muốn bạn, kiểu, có thể là bắt đầu từ những cái bước rất là nhỏ thôi, để mà những bước bước mà, kiểu, nó dễ duy trì hàng ngày á, thì có thể là bạn áp dụng cái quy tắc là mình mình hay gọi là cái quy tắc 2 phút. Tức là bây giờ bạn đơn giản hóa cái việc bắt đầu đến cái mức mà quá nhỏ đi để nó khiến cho bạn bỏ cuộc, bạn từ bỏ, có thể là đừng nghĩ về cái việc tập luyện trong một thời gian dài. Bạn nghĩ đến cái việc mà chỉ cần là, à, bây giờ mình thay mặc quần áo tập vào, đúng không? Đi bộ tầm đâu 2 phút thôi, hoặc là tập đâu đó, ví dụ là 2 cái, a, hít đất, 2 cái chống đẩy này kia thôi. Thì mình nghĩ là khi mà đã bắt đầu á, thì thường thì bạn sẽ muốn làm thêm nhiều hơn đó. Bạn nghĩ sao?
Ừm. Ờ. À! Ừm. Ừm, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình, à, bắt đầu từ những cái, á, nhỏ nhỏ như vậy thôi. Ờ, để tránh cho mình có một cái tâm lý ban đầu là đã thấy nhi đã thấy lâu, thấy dài là mình cảm thấy ngại ngay từ đầu, đúng không? Là không có còn động lực để mà bắt đầu tập nữa. Ừm, hợp lý, hợp lý nha.
Chính xác. Ừm hứm. Rồi, và một cái lời khuyên thứ hai mình muốn khuyên bạn đó là, kiểu, bạn có thể tập trung vào cái những hoạt động mà, kiểu, ít nhất là, kiểu, bạn có hơi có hứng thú, hơi có cảm thấy thích á, để mà tăng cái khả năng gắn bó. Tại vì bạn có thể loại bỏ những cái suy nghĩ là phải tập những cái bài tập tốt nhất đi, mà tập những cái bài tập mà bạn, kiểu, có có thể gắn bó lâu dài ấy kìa, dựa trên sở thích. Thì đã chia sẻ thì bạn, ừm, thích cái việc mà đi bộ hơn nâng tạ này kia, đúng hông? Hay là biến cái đi bộ thì thành thói quen chính đi, tại vì mình nghĩ là cái thói quen tập luyện bền vững á, tốt hơn á, thói quen tập luyện hoàn hảo đó. Bạn nghĩ sao?
Ừm. Ờ, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình phải luyện cho mình một cái thói quen, ơ, tập luyện nó được, ờ, bền vững hơn, đúng không? Ừm, mình cũng có thể là đi bộ này, ờ, cái cái này thì mình mình thấy là nó cũng hay đấy, mình sẽ cân nhắc để mà, ờ, thực hiện.
Ừm, chính xác, chính xác. Ừm hứm. Rồi, một cái cách tiếp theo mà mình muốn thử bạn thử là bạn có thể thử, gọi là, kết hợp cái việc tập vào cái thói quen, à, săn sẵn có của bạn, đúng hông? Tức là bạn gắn cái việc tập luyện và vào cái then thói quen, kiểu, cố định mà định sẵn á. Có thể là, à, bạn sử dụng một cái công thức là, à, sau khi, ví dụ là "ăn sáng thì tôi sẽ có thói quen là đi bộ" này chẳng hạn, đúng hông? Đó, "sau khi đánh răng thì tôi sẽ có thói quen là tập, ừm, 5-10 phút giảm cơ" gì kia đó chẳng hạn, thì phần nào nó điều này nó giúp bộ não của bạn dễ nhớ hơn và bạn cũng có thói quen duy trì cái việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn đó.
À! Ừ. Ờ, đúng rồi, có nghĩa là mình gắn với một cái hoạt động cụ thể của mình, đúng không? Ừm, hay đấy! Mình, ờ, nghĩ là cái cách này nó sẽ có hiệu quả. À, vậy là, à, nếu như mà theo lời của bạn nói, thì mình cũng có thể là không nhất thiết là mình chỉ có tập vào buổi sáng thôi, thì mình cũng tranh thủ, đúng không bạn? Là lúc nào mà mình làm cái công việc gì đó ấy, thì, à, mình cũng gắn với cái việc là tập thể dục. Đấy, gọi là mình len lỏi vào. Chắc bạn thấy chắc là được, đúng không?
Ừm. Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, mình đang nghĩ là sẽ bạn sẽ làm được thôi. Và bên cạnh đó nha, thì bạn có thể giảm cái rào cản trước mỗi buổi tập á kìa, bằng cách là bạn có thể chuẩn bị đồ tập từ đêm hôm trước chẳng hạn nè, nếu mà bạn tập vào buổi sáng, đúng hông? Để mà bạn có thể mặc ngay khi thức dậy, hay là bạn chọn thời gian cố định dựa trên, kiểu là, cái gọi sao ta, người ta gọi là cái giờ vàng năng lượng của bạn á kìa. Bạn có thể chọn những cái bài tập ngắn nè, dễ làm tại nhà, à, nếu mà bạn không muốn đi ra phòng gym á kìa, bạn nghĩ sao?
Ừm. Ừm. Ừm, ờ, mình thấy là cái cách này nó cũng khá là tiện đấy. Tại vì là mình cũng tiết kiệm được thời gian, công sức trước khi mà mình, ờ, chuẩn bị để mà tập luyện, đúng không? Ờ, mình thấy là cũng, ơ, hữu ích hữu ích đấy bạn ạ, và có lẽ là mình cũng s mình cũng sẽ áp dụng.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Và một cái chiến lược nữa mình muốn bạn thử là, gọi là người ta gọi là chiến lược nạm năng lượng cho buổi tập á, gọi là, sao ta, bạn có thể, ờ, nếu bạn muốn tập vào những cái gọi người ta gọi là giờ vàng năng lượng thì mình nên bạn nên thử, gọi là, bảo vệ cái khoảng thời gian đó. Và nếu bạn muốn tập, ví dụ là bạn tập sau giờ làm chẳng hạn đi, à, nhưng mà, gọi là, bạn thường kiệt sức vì, gọi là, bị công việc hàng ngày nó đã quá nhiều rồi khiến bạn kiệt sức, đúng không? Thì bạn có thể thử ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh á kìa, có thể ăn một trái chuối hơn thôi, mình chỉ đơn giản một trái chuối thôi, khoảng 30 phút trước khi bắt đầu á, có thể và uống một cái cốc nước lớn á kìa, thì việc cái bạn nạp năng lượng có chủ đích á, thì có thể gọi giúp bạn, gọi là, đánh bại cái sự mệt mỏi và tăng động lực để tập luyện hơn đó. Bạn nghĩ sao?
Nạp năng lượng hả? À. À, đúng rồi nha. Nghe bạn nói thì mình cũng mới nhớ là thường là mình cũng không có cái thói quen là ăn nhẹ trước khi mà mình tập như thế đâu, ờ, thành ra là mình cũng không có được, ờ, một cái nguồn n năng lượng tích cực trước khi mà mình tập luyện. Ừm, chỉ cần một trái chuối thôi thì cũng đủ, đúng không? Rất là hay! À, có lẽ là nay mình sẽ phải chuẩn bị, ờ, cả một, à, nải chuối vào trong tủ để để có thể là lấy động lực để mà tập tiếp thôi.
Ừm. Ô kê. Ừ. <chuckles> Ừm, và cái lời khuyên cuối cùng mình muốn bạn, ừm dành cho bạn á kìa, là bạn nên đặt cho mình, gọi là, cơ chế, gọi là, tự thưởng, à, khi mà mình hoàn thành cái bài tập á. Ví dụ là bộ não con người á, thì cần được, gọi là, được thưởng, tự thưởng ngay tức thời á. Tức là bạn hãy gắn một cái phần thưởng đã chọn, ví dụ là, à, ví dụ là một cái, ưm thì cái món ăn ngon hay là một bộ phim, một cái b b là bài nhạc yêu thích chẳng hạn, đúng không? Thì ngay s khi mà bạn đã hoàn thành cái bài tập đó thì, ừm, bạn sẽ thưởng cho mình cái b cái cái phần thưởng đó, thì nó sẽ tạo cho bạn một cái vòng lặp tích cực, tức là bạn tập luyện nè, bạn thưởng cho mình, bạn để có động lực để t tập tiếp tục tập luyện đó. Bạn thấy sao?
À. Ừm. Ừm. À. Ừ, đúng ha, tự thưởng cho mình thì cũng là cái cách để mà, à, tăng lên cái niềm vui cho mình, đúng không? Rất là hợp lý. Mình sẽ áp dụng hết tất cả các cách mà các bạn đã chỉ cho mình hôm nay nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã cho mình những cái lời khuyên rất là hữu ích đó.
Ừm. Ừm. Ừm, rất hân hạnh, mình rất tin tưởng là bạn sẽ vượt qua được cái kh nỗi khó khăn này ha. Tạm biệt bạn.
Ừm.